İkinci el alışveriş hakkında ne düşünüyorsun?
Vallahi ben ikinci elle ilgili iyi şeyler düşünüyorum. Çünkü sürdürülebilirlik ve sıfır atık felsefesi benim hayatımda ciddi bir yer ediniyor, eee, önemli benim için. Dolayısıyla, eee, e eğer birden fazla kez, eee, kullanılabilecek, başkasının kullanabileceği, benim çöpüm gibi görünen bir başkası için, eee, kullanışlı eğer hani çöp değilse tabii ki, eee, bir şeye dönüşebiliyorsa neden olmasın?
Güzel. Hımm. Hı hı.

O zamanki gençliği, senin biraz daha küçüklüğün, yani muhtemelen şahane bir dolabın olmuştur o dönemde diye düşünüyorum. Ya, ikisini yansıtmak. <chuckles>
Hı Kesinlikle, evet, evet. Yani çocuk yani çocukken zaten, hani, eee, daha çok ebeveynlerin anne babanın aldığı kıyafetlerle, çok kendi zevkin yok ama özellikle ergenliğe doğru olan dönemde ergenlikten sonra genç kızlık, o lise, üniversite falan o dönemde teyzemden gelenler, işte Evet, kesinlikle, eee, tam benim tarzım ve yani, a belki biraz ona da öykündüğüm ve hayran olduğum için ve çok da y yakınım olduğu için, eee, çok böyle hani şeydi, ımm, gerçekten havalı parçalar giydim diyebilirim yani.
Hı hı. Hı hı. A. Ay. <chuckles> Ay, mükemmel. Evet.